А не было ли такого желания, что вот даже пойти готовить, может быть, блюда какие-нибудь, какой-нить поваром где-нибудь в ресторане или в кафешке?
Ну, нет, э, повар- это, м, ну, я считаю, что хороший повар, он должен учиться. Э, не то что просто какой-то человек пришёл, и что-то там готовит. Нет, это, это уже, так сказать, время ушло моё, это надо было, м, раньше делать. Так что нет, нет.
Мгм. Никогда не поздно начать.
Нет, уже поздно, <laughs> уже поздно, уже не хочется. <laughs> Я уж только дома теперь <laughs> буду баловать своих домашних всякими блюдами.
<chuckles> <chuckles>
Вот.
Удивительно, да, как меняется. А у вас вкус вообще меняется вот с годами, может быть, на еду? И как-то вы, может, э, может, уже любимое блюдо когда-то стало не особо любимым в данный момент?
Ну, меняются мен Ну да, вот как с картошкой, когда мне было вкусно, теперь я её не хочу, потому что поменялись вкусы, конечно, меняются, пон понятно, что меняются. Э, м, даже не знаю почему.
Мгм. И вот, да, к сожалению, даже не в лучшую сторону бывает. Со временем так могут вообще не остаться любимых блюд, потому что вкусы поменялись. Потому что новые начинают.
Э, <laughs> со со временем тока, знаете, потому что становишься старый, больной, и уже что-то не можешь есть. <laughs>
<chuckles> Зубов не хватает, да, на какую-то еду.
И зубов не хватает тоже, да. И зубов не хватает, и желудок уже не тот. <gasps> В общем, да, с в с возрастом, конечно, <laughs> уже точно н не не лучше становится. Да, да-да-да, да.
А, ужас. Ну да, там меньше любимых блюд, к сожалению.
Э, это так. Ну, не будем думать о плохом. Пока, пока ещё всё можно есть, пока и зубы есть, и желудок варит. Так что
Конеч Да. Будем на хорошей ноте кушать наши любимые блюда и, конечно же, и готовить их.
Да. Да, и желаю вам, э, всегда есть с аппетитом, м, и готовить, если нравится.
Спасибо большое.